Yani, evet, çok güzel. Ben de çok seviyorum bu arada market gezmeyi falan ve benim evimin karşısındaki market için ne diyorlar biliyor musun? Kuyumcu diyorlar. <chuckles> Evet, evet. Amerika'da çok böyle popüler ama çok organik ürünlerin olduğu, vitaminlerin olduğu, böyle reyonların, eee, çok değişik reyonları böyle gir, böyle saatlerce gezersin. Sürekli taze çiçekler geliyor. Eee, onlar çok güzel. İşte, emm, iii, vitamin şeyi, bir vitamin katı var, inanamazsın yani. Böyle, protein tozları, sen hiç sana göre değil. Demek ki sen orada bayağı perişan olup para harcarsın.
Nedir? <chuckles> Hadi ya. <chuckles> Hı hı. A, ne güzel! Hı hı, vay! I hı. Vay be, ne güzelmiş. E e e evet, evet, evet. Orada tüm harçlığımı bırakırmışım muhtemelen diye düşünüyorum şimdi. <chuckles> Hı hı. Hı hı.
Evet, hı hı, öyle bir şey olabilir, eee, yani, evet bu anlamda ben, eee, keşke sadece marketle sınırlı kalsaydı şimdi senin anlattıklarının yanında bakıyorum. Ben online alışverişi de çok seviyorum ve böyle kendimle kendimle ilgili bir şey yapmak da böyle bana, eee, iyi geliyor. Eee, hani, kendimle ilgili bir şey yaptım diyorum.
Ha ha. <chuckles> A, üst baş, kıyafet, çanta. Hı hı. Hıı. Kendine yatırım yapıyorsun aslında bir bakıma. Kendine alıyorsun. Senin oluyor ve tadını çıkarıyorsun. Hı hı.
Ya, yatırım değil ya. Ya, bir tarzı var ya böyle insanın, herkesin bir tarzı oturmuş, onu beslemek gibi. Zaman zaman onu beslemen gerekiyor. Hı hı.
Hı hı. Evet, evet. Doğru, tabii canım kesinlikle. Belirli bir, hani, çizgiden yürümen gerekiyor. Bu senin çünkü, hani, kişisel özgüvenini de arttırır. Kendinin aynada baktığında hoşuna gider, hani, karşıda gördüğün kişi. Ben de onu yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince mesela yakışan şeyleri alıyorum üzerime.
Hı hı. Tabii. Sadece bu, hani, böyle modalar, moda olan şeyleri giymek falan filan, öyle şeyler değil yani. Aslında, hani, eee, öyle bir takip değil benimki ama çok beğendiğim, çok sevdiğim bir şeyi de almak istiyorum açıkçası.
Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı.